Ev almak mı yoksa kiralamak mı? Senin buna bakış açın nasıl?
Eee, ben kesinlikle ev almak diyorum. Eee, çünkü neden? Eee, bana sanki kiraya verilen para, eee, çöpe atmışım gibi geliyor. Biliyorum, tabii, tabii. <chuckles> Ya, şimdi, biliyorum, evet, çöpe atmıyorum, eee, ama ç, eee, sonuçta barınmak için kullanıyorum ama sanki böyle, boşa gitmiş gibi geliyor. Ya, aynı parayı mesela, bir kredi çekip krediyi ödesem, eee, sonunda, hani, bu ödediğim parayla ev sahibi olmuş, oluyorum. Ya, bu, yani, bu konudan, eee, çıkamıyorum ben açıkçası. Şimdi eşimle de eee, şimdi yeni bir, eee, ev almak istiyoruz. Eee, kirada oturuyoruz. Sürekli bu konuyu konuşuyoruz. Eee, 7/24 bu konuyu konuşuyoruz diyebilirim eşimle. <chuckles> E, yani, evet. Böyle, yani, açıkçası.
<chuckles> Gerçekten garip. Tabii ki. Evet. Kesinlikle. Anladım. Gerçekten öyle. Aslında o, karar verme aşaması birazcık zor oluyor insanın, çünkü farklı farklı etmenler de var günümüzde, özellikle mesela, ekonomik koşullar bunu çok etkiliyor. Ayrıca, insanın kendini rahat hissetmesi, hani, bazen çünkü ev sahipleri hadi, eee, gelecek ay çıkıyorsun, ben çocuğumu evlendireceğim deyip bir anda kiracıyı ev evinden atabiliyor. Tabii ki günümüzde artık hukuksal boyutta birazcık da kiracıyı koru koruyan yasalar olmasına rağmen, yine de, eee, karşılıklı kavgalardan ve bezdirmelerden sonra kiracı hâlde çıkmak zorunda kalıyor evden. Senin için mesela bu, ev alma aşamasında, eee, karar verirken, iii, ilk baktığın şeyler neler oluyor? Finansal durum mu yoksa mental olarak kendini rahatsız hissetmen mi yoksa geleceğe dair yaptığın planlar mı?
E, tabii. Evet. 3'ü de aslında. Şöyle, öncelikle finansal kısmından bahsedeyim sana. Şi eee, şimdi, ben eskiden, eee, işte, üniversite zamanında, eee, işte, ba farklı bir şehre taşındım. Eee, burada da işte, yakın bir arkadaşımla, eee, bir ev tuttuk. 12 yıl o evde kaldık. Yani, işte, üniversiteden mezun oldum, işe girdim falan. Sonunda oturdum, eee, işte, ne kadar para verdiğimizi hesapladım o eve. Eee, ben o eve girdiğimde, işte bir kredi çekip aslında o parayı ödeseymişim, o ev bizim oluyordu. Eee, ama bunu ödememiştim <chuckles> ve şöyle söyleyeyim sana: ₺2000'ydi ne 2000'i ya pardon pardon, ₺1000'ydi, ₺1200'ydi, eee, biz kiraya girdiğimizde. Şu an, eee, arkadaşım hâlâ o eve evde oturuyor. ₺35.000 oldu kira.
Olur. Harika. <chuckles> A! Anladım. Maşallah. O iyi. Gerçekten çok uçmuş fiyatlar.
Yani. Şimdi bir de ben bunu düşündükçe, gerçekten çok sinirleniyorum kendi kendime. Eee, psikolojik olarak, eee, bunu düşündüğümde kendimi hiç iyi hissetmiyorum, çünkü düşünsene ya, o evi biz işte, kredi çekip, ya, tabii o yaşta bir çocuk kredi çekemez de hani, bir annem, babam ya da arkadaşımın annesi, babası kredi çekseydi, her ay kira gibi onu ödeseydik o ev şu an bizim oluyordu ve o
Anladım, evet. Tabii ki. Aynen öyle. Çok daha mantıklı olmuştu, evet.
Yani. İşte, bu çok pişmanım gerçekten, ya. Yani, bu f o yüzden bu olay beni, eee, çok mesela bu buraya bağlamak istiyorum açıkçası, finansal olarak çok etkiledi, yani.
Tabii ki. Anladım. Gerçekten biraz üzücü bir anı olmakla beraber, aslında, buradan dersini de çıkarmışsındır artık.
E, tabii ki. Ya, bir diğer konu da şey, eee, şeye geleceğim, ruh hâlim, rahatlık. Ya, şimdi dediğin gibi, hani, eee, özellikle Türkiye'deki ev sahipleri, eee, şimdi bazı, ııı, kiracıyı koruyan yasalardan dolayı, ııı, ev fiyatlarını, eee, kiralarını pek arttıramıyorlar. Eee, bu bağlamda da işte, kiracıyı evden çıkarma politikasına gidiyorlar ve çıkarabiliyorlar da çünkü sonuçta onun evi. Eee, evet. Ya, ben oturacağım deyip çıkarabiliyorlar, hani, ki kiracıyı özellikle. E, şimdi bu noktada da hani, güvenilmiyor. Şimdi ev tutmuşsun, hani, bi seni her an çıkarabilir ev sahibi, işte, her an, ııı, kirayı arttırabilir. E, şimdi bu ruh hâlini bence çok kötü etkiliyor açıkçası, yani, özellikle de benim. Yani, e, şimdi tam bir huzura kavuşmuşsun, rahatlamışsın, işte, evini ona göre düzmüşsün, ona göre eşyalar almışsın. Belli bir miktar hem, eee, psikolojik hem de maddi açıdan, eee, bu ev için, eee, aslında birçok şey vermişmişsin bakıyorsun, hani, kendinden. E, bu bağlamda da yani, hiç de hoş değil, yani, bu ruh hâliyle bu psikolojiyle yaşamak. O noktada da kesinlikle yine ev almak öne çıkıyor benim için.
Evet. Yani, hâliyle. Kesinlikle katılıyorum sana bu durumda. Kesinlikle. Dediğin gibi çok zor bir durum. Evet, gerçekten öyle. Çok zor bir durum, özellikle bir anda bir haber geliyor evden çıkıyorsun dediğin zaman, hadi ev arayayım, bir anda işinin gücünün arasında, aileni ailenle ilgilenmen gereken zamanlarda, bir anda ev arama telaşesi ile uğraşmak zorunda kalıyorsun. O da insana gerçekten ayrı bir stres katıyor günün sonunda.
Hı hı. Yani, kesinlikle ya şimdi, eee, şöyle de bir şey var aslında. Hani, tamam, ev almak, eee, kesinlikle daha mantıklı diyorum ama, eee, şimdi, iii, konut kredi fa ııı, kredisinin faizleri çok oynak mesela Türkiye'de. Eee, e e tabii mesela TL'de de çok değer kaybı oluyor. Hani yatırım olarak aslında şu an, Türkiye'den ev almayı düşünmüyorum mesela. Çünkü dediğim gibi, iii, Türk lirası her geçen gün değer kaybediyor. İşte, eee, bir noktada gayrimenkul, ııı, de yani enflasyondan çok etkilenmiş oluyor. Eee, e, bu noktada konut kredisi faizleri de çok oynuyor. Yani, bir artıyor, bir azalıyor. Şimdi ben mesela, eee, o faizle, eee, girdiysem o krediye, eee, bir bakıyorum ki işte 2-3 ay sonra hop kredi fa kredi faizi düşmüş. E, bu noktada yani, eee, dezavantajlı durumda olabiliyorum.
Evet, gerçekten öyle. Tamam. Evet. Hı hı. Evet. I hı.
E, bir de şey, yani, peşinatı da çok istiyorlar.
Gerçekten öyle. Bu bu özellikle ekonomik olarak insanı zorlayan durumlar oluyor. Biraz da aslında devlet boyutuna da değinmek istiyorum bu işin. Devlet sence, eee, özellikle son zamanlarda, hani, destek vereceğini duyurdu ama aslında bu daha önce mi alınması gereken bir karardı? Ya da mesela, ayrı bir konuya da değinmek istiyorum burada. Eee, peki özellikle insanlar, eee, biraz daha ma hâli vakti yerinde olan insanlar yatırım aracı olarak kullanıyor bu ev alma işlerini. Sence bu sınır sınırlandırılmalı mı? Yani, bu insanlar, eee, biraz daha az ev sahibi olup diğer insanlara da ev bırakılmalı. Belki bu sayede ev fiyatları biraz daha kontrollü şekilde azaltılabilir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Tabii, tabii. Elbette. Doğru. Ya, kesinlikle çok doğru bir şey söyledin. Şimdi şöyle de bir şey var, para parayı çekiyor. Yani, şimdi, eee, işte, gayrimenkul sahipleri giderek daha fazla gayrimenkul, eee, alıyor. Eee, işte, daha böyle orta, ııı, hâlli, işte, f belki de fakir aileler asla ev alamayacak duruma geliyor. Yani, aradaki uçurum öyle bir açıldı ki alan daha çok alıyor. Çünkü neden? E, zaten adamın var, işte, mesela, gayrimenkulü. E, üzerine zaten, eee, işte, değer kazanıyor, ııı, gitgide gayrimenkul. Eee, onu satıp mesela, üç tane alıyor, sonra onlar değer kazanıyor, eee, ondan da üç tane alıyor falan filan, böyle ve a a açıkçası bu elinde gayrimenkulü çok fazla olan insanlar satmaya da yeltenmiyor.
Kesinlikle. Aynen öyle. Evet. <chuckles> Evet. Gerçekten öyle. Aynen öyle. Hatta şey şey yapanlar bile oluyor günün sonunda. Eee, bankadan kredi çekip, ev alıyorlar. Sonra o evi kiraya veriyorlar ve o evin kirasıyla, o krediyi döndürüp, es günün sonunda ev sahibi olmuş oluyorlar. Aslında garip ve güzel bir yöntem ama birazcık da sanki, işin kurnazlığı gibi de. Sence nasıl bu durum?
Hani bunlar aldıkça alıyor. Hıh. Kurnazlık tabii ki. Eee, yani, şöyle, bir de ö bu noktada şuna da değinmek istiyorum. Şimdi, eee, vergi de ödüyor tabii bu, eee, ev sahibi, o kiracıya verdiği için. Ama, işte, o kiracı eee dan aldığı para da olduğu için, o bir kısmını da vergiden düşüp daha az kredi ödüyor, biliyor musun?
Aynen öyle. Tabii ki. Aynen öyle, gerçekten öyle. İşin gerçekten inanılmaz kurnazlığına kaçan insanlar günümüzde çok fazla, özellikle.
Yani, tabii ki. Şimdi, eee, bu noktada da, eee, yani, devletin kesinlikle düzenleme yapması gerektiğini düşünüyorum. Eee, bu çok önemli bir konu ya, gerçekten. Çünkü insan psikolojisini bir anlamda çok etkileyen bir konu. Çünkü, ya, aslında bir eve taşınmak, eee, bir evde oturmak, eee, sadece o evde oturmak değil. Çünkü, işte, mesela, örnek veriyorum, bir çocuğun olduğunda, işte, onu yakındaki okula gönderiyorsun, işte, o mahalle de çok önemli. Mesela, huzurlu bir mahalle çok önemli. Eee, ya, bu, işte, komşuluk, mesela, eee, bunlar hep insanın psikolojisini, eee, kötüye çeken şeyler ya da iyiye çeken şeyler de, yani. Bu bağlamda insan psikolojisini çok etkiliyor. E, ne oluyor bunun sonucunda? İnsan psikolojisi kötü olduğunda, işte, insan işinde başarılı olamıyor, işte, devlete iyi bir şekilde katkı sağlayamıyor, yani, birçok insan etkileniyor aslında. Bu bağlamda kesinlikle devletin, özellikle bu ev kredi politikalarını, ııı, kesinlikle revize etmesi gerektiğini düşünüyorum. Düzenlemesi gerekiyor, yani, bu konuyu.
Katılıyorum sana. Hı hı. Tabii ki. Kesinlikle. Hı hı. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Belki de insanların biraz da daha güven içerisinde, geleceğin, eee, gözlem geleceğini öngörerek aslında yaşayabilmesi, onların da, eee, kendi açısından daha rahat hissetmesine ve kendini şe kendi hayatını şekillendirmesine çok yardımcı olur diye düşünüyorum, dediğin gibi. Özellikle de, ki, bu genç çiftler, eee, ya da sık sık iş değiştiren kişiler için, mesela, ev alma ya da kiralama konusunda, nasıl bir yol izlenmeli? Sen onlara neler önerirdin? Bu durum, mesela, emekli biri için de aynı şekilde mi, yoksa farklı şekilde mi?
Tabii ki. Hı hı. Anladım. Şimdi, açıkçası, şu an Türkiye’deki yaşlı nesillere baktığımda hepsinin bir evi, arabası var. Neden, diyeceksin. Şöyle, şimdi, eskiden, eee, işte, emekli olduğunda, eee, sana işte, emeklilik parası, eee, veriyorlar, hâlâ daha veriyorlar da. Şimdi, eskiden o yaşlı nesiller, özellikle anneannem, babaannem, onlardan bahsedeyim sana, bunlar o emeklilik parasıyla kendilerine birer ev almışlar.
Evet. Evet. Aynen öyle.
Hıh. Şimdi şu an Türkiye'de, eee, emekli olan birinin eline geçtiği parayla ev değil, araba alamıyorsun.
Gerçekten öyle. Ekonomi artık uçtu, o enflasyondan dolayı.
Yani. E, tabii ki. Yani, bu bağlamda da artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor, diye düşünüyorum. Yani, ya, bu arada sadece Türkiye değil açıkçası, dünyada da enflasyon var. Yani, dünya da, hani, kötü bir yere gidiyor. Tabii, tabii. Yani bir, iii, işte, Avrupa'da ıh iş ııı, bazı şehirlerde, iş bazı ülkelerde, orada da ev fiyatları çok yüksek. Yani bu nokta sadece Türkiye'de değil, insanlar açıkçası, hani, eee, yani, hiçbir yerde, eee, dünyanın, ııı, aaa, yani herhangi bir yerinde de ev almaya pek yeltenemiyorlar.
Aynen öyle, evet. Ev fiyatları gerçek uçtu her yerde. Kesinlikle çok zor oluyor artık günümüzde. Peki, bu işin biraz daha duygusal boyutuna bakmak istiyorum. Sen mesela, şeyden bahsettin, ileride çocuğum olduğu zaman daha yakın bir yere, eee, okulunun olacağı bir yerde ev tutmak çok önemli, mahalle çok önemli yine güvenlik gibi. Bu şeyleri mesela bu, eee, seçenekleri nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl araştırıyorsun? Mesela özellikle günümüzde, eee, Sahibinden gibi farklı farklı si e, platformlar var ev bakmak için. Sen neleri kullanıyorsun mesela bu gibi durumlarda?
Hı. Evet. Hı hı. Şimdi şöyle, ben bu noktada internet üzerinden ev almaya karşıyım. Neden diyeceksin. Şimdi, eee, şimdi, eee, internet üzerinden, eee, mesela Bu arada bakıyorum, ben de çok bakıyorum evlere de. Eee, şimdi, işte, bakıyorum ediyorum falan. Bazen, işte, o ev, eee, gidiyorum, işte, eee, evin içine nasılmış, diye şey yaptığımda. Ya, inanılmaz derecede, eee, değiştirmişler fotoğrafları. Yani bütün hasarları kapamışlar. İşte, eee, bazı uygulamalar kullanarak, fotoğraf uygulamaları kullanarak, gittiğimde alakası yok. İşte, mesela çok işte, şehir merkezinde yazıyor. İşte, bir gidiyorum eve şehir merkeziyle alakası yo <chuckles> A, hakikaten öyle ya. Gerçek söylüyorum. Yani ı o kadar çok karşılaşıyorum ki bunlarla çünkü sana da işt konuşmanın başında bahsettiğim gibi, eşimle şu an ev alma sürecindeyiz. Eee, yani, artık sinirim bozuldu. Yani, hiç mi d hiç mi dürüst insan yok ya? Hani, işte, "Ev şöyle," diyor, "böyle." diyor. İşte, kimisi mesela enerji seviyesini yazmıyor evin. Hayda!
Anladım. Evet. Aynen öyle. Evet. 1 saat. <chuckles> Evet, gerçekten öyle. Hı hı. Gerçekten biraz z Hı hı. A, ne kadar saçma. <chuckles>
E, tabii şimdi bu sefer gidiyoruz, işte, fiyat da uygun, işte, şehir merkezi diyor, bilmem ne. Bir kere şehir merkezinde değil. Yani, hiç şehir merkezinde dedikleri evler <chuckles> Orada zaten hepsinde kandırılıyoruz bence. İşte, bu bağlamda açıkçası, böyle, internet üzerinden pek, eee, bakmamak gerekiyor ama tabii mecburen bakıyoruz. Ya, ben bu noktada şöyle ilerlemeyi öneriyorum. Iıı, özellikle, eee, kendim onu yapıyorum yani. Eee, arkadaş yolu, şimdi, eee, eğer arkadaşın çoksa mesela, eee, yaşadığın yerde ki benim çok, işte, hepsi de farklı yerlerde ı ş farklı yerlerde oturuyorlar. Şey yapıyorum ben, gidiyorum şimdi hepsinin evine. İşte, şöyle bir bakıyorum, ediyorum falan alıcı gözüyle. Sanki onların evini alacakmışım gibi yani. İşte, etraflarındaki komşulara bakıyorum, işte, soruyorum. Diyorum ki, işte, "Burada, iii, komşularınız kimler? İşte, çok ses oluyor mu? Eee, işte, eee, ne kadar, ııı, masraf ayırıyorsun ev için burada? İşte, otobüs durağına yakın mı? İşte, park yeri var mı?" Ondan sonra mesela çoğu arkadaşımın da çocuğu var. İşte, diyorum ki, işte, eee, şimdi benim yaşadığım yerde şöyle bir şey var. Çocuğunu, eee, evine en yakın kreşe yazdırmak zorundasın. Hani başka bir Tabii, tabii. Başka bir anaokulunu tercih ettiğinde, yaşayamıyorsun. Ya, bu noktada oturduğun yer çok önemli. Anladın mı?
<chuckles> Orada bir kandırıldık aslında. Anladım, evet. Bence de. Hâliyle. Çok güzel. Hı hı. <chuckles> Çok güzel. Hı hı. Anladım. A! Hı hı. Gerçekten öyleymiş. Ne kadar garip bir kural aslında. Biraz da mantıklı aslında o çocuğun biraz daha, eee, aileye yakın olması, acil bir durumda ailenin daha çabuk bir şekilde ulaşabilmesi aslında güzel bir durum.
Evet ama mesela, eee, mesela diyelim ki benim ileride bir çocuğum oldu. İşte, acil bir durumda, hani, ulaşılması gerekiyor ama, eee, biz çalışıyoruz, iş yerindeyiz, hani, n böyle bir nokta da var. Neyse, işte, dediğim gibi bu şeye dönmek istiyorum, işte, bakıyorum arkadaşlarıma soruyorum, ediyorum falan. Şimdi bu bence çok önemli, bu noktada şimdi. Onlar da orada yaşadığı için hem mahalleden bahsediyorlar. Hem, işte, çocuklarını gönderdiği okuldan hem, işte, oradaki insan kalitesinden, te eee, ev fiyatlarından he birçok şekilde, eee, bilgi alabiliyorum. Eee, bence en önemlisi de bu, eee, ve diyorum ki, işte, "Bakın etrafınıza." Çünkü bazen, eee, ilk insanlar evleri satmak istediğinde, eee, bunu belirli bir internet sitelerine koymuyorlar. Eee, önce bir, hani, belki yakında tanıdıklarına falan söylüyorlar. Eee, işte, onlara diyorum, hani Tabii, tabii. İşte, diyorum ki, "Ev falan çıkarsa, işte, söyleyin." falan diyorum. Şu an bu, ııı, yönteme başvurdum. Olumlu bir sonuç aldım mı? Henüz değil. <chuckles> Ama alıc I e, tabii ki, yani, eee, açıkçası şey, eee, bu noktada da birazcık, eee, sabır önemli bence ev alma sürecinde. Eee, çünkü, işte, ya, almış olmak için alınmıyor. Bir ev alındığında, hani bir ömür boyu oturuyorsun belki de. O noktada biraz sabretmek gerektiğini düşünüyorum, eee, ev almakla ilgili.
Tabii ki o da var, evet. Kesinlikle! Aynen öyle. Hı hı. Evet. Öyle öyle yayılıyor aslında çevrede. Biraz, ı zaman gösterecek aslında. Kesinlikle, kesinlikle! Tabii ki. Katılıyorum sana.
Böyle söyleyeceklerim.
Anladım. Peki bu işin biraz da şey boyutu da var, hani insanlardan yardım alı Mesela emlakçılar özellikle günümüzde çok popüler. Sence bu işte insanlar kendi mi araştırmalı yoksa bir emlakçı yerine de aslında bir avukat, bir ekspertiz, bir mimarla, eee, çalışılmalı mı bu süreçte?
Hı hı. Anladım. Ya, bence çalışılmalı tabii ki ama şimdi ekonomik yönden bakıldığında, hani, eee, çok da fazla yüz tabii, yüzdelik alıyorlar. O noktada bence, eee, ilk aşamada, ııı, emlakçı olmadan ilerleyip daha sonra, eee, mesela ev bulunamadığında, ııı, emlakçıya yönelmekte fayda var, diye düşünüyorum.
Tabii ki biraz yüklü olabilir. Gerçekten çok güzel. Eee, çok keyifli ve bilgilendirici bir sohbet oldu, evler üzerine. Çok keyif aldım verdiğin cevaplardan. Sana çok teşekkür ederim.
Ben de çok keyif aldım. Eee, eğlendim de hani güzel bir konu oldu. Çok teşekkür ederim ben de. Görüşmek üzere.
<chuckles> Harika! Kendine iyi bak, görüşmek üzere.